Oh, kok sebenarnya kalau saya kan <clears throat> memang hobi ya dari dulu cuma gak nyangka kalau ada ibu-ibu yang lain tuh suka juga, kebetulan temen ngajak, lah saya selama ini nyari gak pernah ada tiba-tiba ada yang ngajak ikut ternyata pas kita share di di me kan masing-masing punya grup ya gitu. Nah itu, di-share ke grup, siapa yang mau ikut ikut, ternyata sekarang sampai banyak gitu. Sampai 16 orang gitu. Dan pas kita udah ya pas kita udah terjun ternyata kita misalnya ke GOR A gitu ternyata ada ibu-ibu lain yang punya grup juga dan kita sparing gitu, maksudnya tanding gitu, dan di terus saya bilang, "Kenapa saya udah tua ini ya baru ketemu ibu-ibu? <chuckles> Sedang dulu nggak pernah ketemu?" Gitu, i tern even.
Oh iya. Hmm? Mhm. Apa t Oh, iya. Oh, wah banyak sekali. <chuckles> Iya. Oh, heeh, tanding ya, wah seru seru. <chuckles> Oh, wah iya iya, wah bisa jadi kejuaraan tuh, Mbak, bikin kejuaraan sendiri kayaknya, Mbak. <chuckles>
Eee, iya kejuaran lansia kayanya, <laughs> kejuaran lan <laughs> heeh, iya gitulah. Nah maksudnya heeh.
<chuckles> Waduh, kok lansia sih, Mbak, belum lah. <chuckles> Oke, wah, seru banget sih, seru-seru, mhm. Terus terus gimana, Mbak, itu kalau misalnya, apa, eee, apakah ada yang misalnya anak baru nih, misalnya ibu-ibu baru kan istilahnya anak baru itu, eee, gimana tuh? Hmm.
Yang cowo. Heeh. Iya, kita tes misalnya, maksudnya gini kita oh, karena udah tau standar kita sekian, kalau ada yang mau ngajak orang memang biasanya kalau kita udah tahu gini mis teman saya misal mau ikut, saya lihat belum, ya saya saranin nggak nggak dulu gitu karena, eee, standar kita udah udah agak oke gitu ya. Maksudnya di untuk standar ibu-ibu ya gitu. Itu udah oke jadi kalau kalau dia masuk takutnya dia m keteteran atau minder itu biasanya nggak kita saranin gitu sih gitu. Karena memang kan gak enak ya kalau kita yang 2 bisa yang nanti lawan 1-nya sama sekali gak bisa, nah itu kan kita nanti dia gak minder sendiri gitu, itu sih. Heeh.
Mhm. Iya. Oh. Iya. Heeh heeh. <chuckles> Oh, iya. Iya iya. Iya, jadi heeh,. Iya. Iya, heeh heeh. Jadi gini juga ya bersimpati juga ya, Mbak, ya? Wah, seru.
Iya jadi kita kalau ngajak teman juga harus ini, gak gak semua asal diajak gitu, kita cari tahu dulu dia suka olahraga atau enggak gitu. Biasanya kalau udah suka olahraga m walaupun awalnya gak bisa cepet kok ngikutin gitu. Biasanya seperti itu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh, bener. Iya. Oh, iya. Bener sih, tap bener sih, kalo misalnya emang orangnya, eee, kayak saya nih, males olahraga ya, Mbak, ya kalo diajak olahraga ya ayo ayo aja sih cuma sekali doang, udah gitu di pinggir aja nonton biasanya.
Oh, mhm. Heeh, ya paling sekali doang ya. <chuckles> Mmm. Iya, <laughs> nyemil. <chuckles> Oh, iya.
Ngemil ngemil, jadi ini, jadi yang bawa pompom. <chuckles>
Oh, iya.